जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, अ, हाँ, बिल्कुल ऐसा काफ़ी बार देखा गया है कि अ, लोग जो हैं वो मतलब अ, जो नेता लोग हैं वो पहले कुछ और द दिखाते हैं अपने आपको, अपने व्यक्तित्व को लेक़िन बाद में जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, वो जीत जाते हैं। उसके बाद फ़िर वो अ, मतलब अपने आपको एक अलग ही व्यक्ति बना देते हैं। क्यों अ, क्योंकि देखिए वो भूल जाते हैं कि जनता ने ही आपको जिताया है और जनता ही आपको अ, अगली बार हरा भी सकती है। वो इस चीज़ को कहीं न कहीं भूल जाते हैं, देखिए अगर मैं अपने यहाँ का एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको तो एक एमएलए हमारे यहाँ था। वो अ, मतलब काफ़ी बड़े-बड़े उसने वादे किए बनने से पहले। लेक़िन बनने के बाद जब वो जीत गया, उसके बाद फ़िर उसने अ, मतलब 5 साल तक वो नज़र ही नहीं आया। वो हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था।
जी। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। अच्छा। जी।